Ơ, xin chào, xin chào!
À, hello, xin chào bạn nhá.
Không biết buổi tối của bạn hôm nay như nào nhỉ?
Ừm, kiểu, bữa tối của mình hôm nay cũng rất là tốt, thời tiết khá là mát mẻ vì hồi chiều mới mưa xong á, cho nên bây giờ cũng thoải mái.
Ừm. À, còn ngoài, à, như chỗ mình thì khá là nóng, và, ờ, hôm đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay thì mình đang có suy nghĩ về câu chuyện là ở trong bất cứ một mối quan hệ nào á, theo như mình nghĩ thì, ờ, thể nào cũng sẽ có những lúc mâu thuẫn, hoặc là không đồng ý với nhau ha, nhưng mà mình nghĩ là làm sao mà để hai người, ừm, vẫn tìm thấy điểm chung nhé, nhưng mà không làm tổn thương nhau mới là điều khó. Không biết thì biết thì, à, bạn thường làm gì khi mà rơi vào một tình huống như vậy?
À, chỗ bạn nóng cả ngày luôn hả? Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. À, đúng rồi, giống như bạn nói thì, à, trong cuộc sống, cũng như là trong công việc thì, à, không tránh khỏi những cái lúc mà mình sẽ bất đồng quan điểm, không có điểm chung ha. Thì cái việc mà giải quyết những cái bất đồng đấy, hoặc là giải quyết để làm sao mà vẫn có thể nói chuyện với nhau được mà mình, à, tìm ra được ừm.
Ừm, đúng rồi. Ừm, bởi vì là không thể nào mà hôm nay cãi nhau xong mà mai không gặp mặt, đúng không? <chuckles>
Đúng rồi, đúng rồi, và và việc không có điểm chung thì mình thấy xảy ra cũng thường xuyên, rất rất nhiều. Ừm, nhất là trong cái công việc.
Ừm. Ý là bởi vì là hai người vốn là khác nhau ấy. Bản thân giờ bảo hai anh chị em thôi, cùng sống một gia đình cũng đã có cái ý kiến nó khác nhau rồi, kể cả là sinh đôi chăng nữa nhá. Đúng rồi. Thì bản thân bây giờ những cái người, ừm, quan hệ ngoài xã hội thì thế nào cũng cái việc mà bất đồng là chuyện bình thường, nó chắc chắn nó sẽ xảy ra ha.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Chính xác rồi. Ừm. Nhất là trong Ừm. Bất đồng là chuyện bình thường. Đúng rồi. Khi nói về một cái vấn đề gì đó mà cũng rất là nhiều có ý ý kiến này, người có ý kiến khác, hay là quan điểm này, quan điểm khác thì cái đó là quyền riêng tư của mỗi người, đúng không? Không thể bắt người ta theo mình được. Đúng rồi, ý kiến cá nhân ấy thì ai cũng muốn là mình thấy suy nghĩ như vậy hợp lý. Và mình nghĩ những người nào mà người ta cân bằng được và người ta xử lý được ấy, thì người ta cảm thấy rất là bình thường và cũng không bị không bị nóng nảy ha.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, nó là kiểu ý kiến cá nhân á. Ừm. Ừm, nh Ờ, thì sẽ là OK á. Ừm, nhất là bản thân là phải hiểu là, kiểu, bất đồng thì không có nghĩa là sẽ là mất hòa hợp hoặc là sắp chia tay hay gì, đúng không? Trong một mối quan hệ chẳng hạn. Nhưng mà quan trọng là cái cách phản ứng với sự khác biệt đấy. Bởi vì là mỗi người thì, ừm, sẽ có cách xử lý khác nhau. Kiểu như là, bình thường ấy, bình thường như mình thì, à nghĩa là mọi người sẽ hay nghĩ là ai đang đúng khi mà đang đang gọi là, khi mà không thấy điểm chung, đúng không? Mọi người sẽ, ưm, thường đi tìm là "ai đang đúng, ai đang sai?" Thì mình nghĩ là nhẽ ra bây giờ phải câu hỏi phải chuyển thành là cái câu chuyện là "điểm nào đang bị xung đột? Giá trị nào mới đang cần cần tìm ra?" Cái đấy mới quan trọng. Ừ.
Ví dụ, ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Đúng. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Nói chung là giữa việc đúng và sai thì mình nghĩ có nhiều cái vấn đề hoặc là nhiều cái cái mà cũng không không biết được đâu, không biết được cái nào là đúng, cái nào là sai đâu, bởi vì đó là cái quan điểm thôi. Chứ ừm, thì làm gì có đúng sai được. Ví dụ như có những cái thì đúng sai nó rõ ràng, nhưng có rất nhiều cái thì không thể mà đúng sai rõ ràng được ha? Đó là những cái quan điểm cá nhân của mình. Ừm.
Kiểu Ừm, thật đấy, thật đấy, nó là quan điểm cá nhân mà, đúng không? Ừ, thành ra là Ừm, thật đấy, nó là, ừm, kiểu như là, việc mà mình cho rằng một bài hát này hay nhưng mà khác không thấy hay, đúng không? Đấy là một cái sự khác nhau giữa quan điểm thôi, đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì, ờ đương nhiên là không thể nào mà ừm.
Đúng rồi, đúng rồi, ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, thì, à, như bạn nói là hoàn toàn hợp lý, có người thì thì thấy là bài hát này hay, có người thì lại chê bài hát này, à, nó giai giai điệu nó khó nghe, nó dở dở sao. Ừm, không có hợp với, a, thời đại. Đấy, thì cái đó là rất bình thường. Ừm.
Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, ừ hứm. Nhưng mà nhé, thế như bạn nghĩ là khi mà đã có cái việc mà 2 bên nó mâu thuẫn như vậy, 1 trong 2 bên không đồng ý với ý của bên kia đi, thì bạn nghĩ là cách nào mà để cho cái cuộc trò chuyện nó vẫn sẽ vui vẻ? Tức là nó không bị, ờ, gọi là, căng thẳng ấy?
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, nếu như, ơ, bản thân mình thì mình nghĩ để cho một câu chuyện vẫn là vui vẻ, vẫn tiếp tục nói chuyện được với nhau và vẫn, a, duy trì ấy, thì, à, mình đồng ý mình vẫn nghe người ta nói, vẫn, ơ, lắng nghe ha. Ừm, vẫn lắng nghe và cảm nhận và nghe một cách nói chung là rất là nhiệt tình, chăm chú, đấy. Và mình
Ừm. Ờ. À, đúng rồi. Ờ, tính ra là, kiểu, mình không phản ứng gay gắt nhá, tức là mình, ờ, mình làm sao cho bằng bình thường ấy, ừm.
Đúng rồi, không phản ứng gay gắt, tức là mình vẫn đồng cảm với cái cái ý kiến của người ta được. Làm sao mình thấy, ừ, cái đó cũng thì mình cũng, a, đồng ý với, á, à, cái ý kiến của bạn. Nhưng mà mình cũng có những cái ý kiến quan điểm của mình như thế này, mình thấy cái này nó như vậy nè ha. Ừm, thì mình cũng cũng vẫn vẫn vẫn có thể nói ra những cái, a, quan điểm và ý kiến của mình, cũng không bắt người ta theo đâu. Đấy, thì mình nghĩ là lắng nghe và chia sẻ cái quan điểm của mình đấy là cái việc mà mình sẽ lựa chọn trong cái việc mà nếu như mình cảm thấy cái điều đó mà nó nó thực sự là nhiều khi mình không đua đồng ý lắm. Ấy, thì mình vẫn như vậy.
Ờ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừ. Ừm. Ờ, nhiều khi là ừ, hoặc là không ấy, bản thân nhiều người sẽ chọn cách im lặng ấy. Ý là nhiều khi là phải làm sao mà để cho họ thấy là an toàn ấy, mình đang không không cố gắng bài x bài trừ quá hay là như nào đó thì người ta mới dám chia sẻ suy nghĩ thật sự của họ ha. Thành ra là
Ừm. Ừm. Ừm. À, à, à. Ừ, ừ, ừ, ừ. <laughs> Đúng rồi, cái đó cũng có đó, đúng rồi. Cũng có một số trường hợp mình cũng đã xử lý như vậy. Tức là mình vẫn cứ ầm ầm, ừ ừ, vẫn vẫn im lặng nghe người ta nói thôi, đến lúc người ta nói một cái vậy
Ừ, ừ. Có thể là đến cuối cùng mình cũng không không nói thật suy nghĩ của mình nhưng mà vì căn bản là miễn là 1 trong 2 người sẽ chịu, gọi là, chấp nhận ngay cả những điều trái với niềm tin của mình cơ. Thế là xong thế là xong rồi, đúng không? Một người thì có thể là muốn nói này thì, ờ, cứ nói thôi. Người như mình thì có thể là "Ờ, thôi được rồi, tôi tôi muốn lắng nghe thôi. Còn có thể là, ờ, cái quan điểm của tôi thực ra nó cũng không giống bạn đâu.", nhưng mà miễn làm sao mà, gọi là, mình đồng ý với cái việc đấy thôi. Thành ra là nhưng mà nhiều khi chính việc mà lắng nghe như vậy á, sẽ giúp chúng ta sẽ tìm ra được điểm chung ấy, bạn có nghĩ vậy không?
Ừm, ừm. Chịu, đúng rồi. Đúng rồi, thì mới có được nói chuyện tiếp theo. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Chính xác. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Ờ, việc lắng nghe nó nó giúp cho chúng ta tìm ra được điểm chung nhiều chứ. Bởi vì thực ra là lắng nghe thì mới thấu hiểu được đối phương, còn không thì mình sẽ không có thấu hiểu được cái cái điều đấy. Và lắng nghe là giúp cho mình có tập luyện được cái khả năng kiên nhẫn này, ừm, mình làm được những cái việc mà có thể nhiều người họ vẫn nóng nảy quá thì họ sẽ phản ứng ngay cái lúc đó đấy. Cho nên là cái ừm, cái cuộc nói chuyện nó sẽ không diễn ra được nữa. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Ừm. Cái này là thật đấy, cái này thật đấy. Kiểu như là, khi mình lắng nghe ấy, tức là mình có nhiều khi còn hiểu được lý do là thực sự đằng sau là vì sao mà ý kiến của người ta lại như vậy. Người ta vẫn hay nói rằng là, ờ, cái chuyện ờ, ờ.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi, mình mình mình hiểu được cái ý kiến của người ta như vậy mà người ta đứng hiểu về theo một cái cách nào đấy ha, thì, à, mình sẽ, ờ, mình sẽ thông cảm được. tức là cái cái mức độ của người ta, người ta đang nhìn nhận kiểu đấy, thì, à, đấy là cái vấn đề của người ta mà mình nếu mà mình giỏi hơn nữa hoặc là mình có khả năng hơn nữa thì mình có thể làm cho người ta hiểu theo một cái cách mà, à ừm, ừm, thay đổi luôn. Đấy, đấy cách rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì, <laughs> ừm, ngoài ra thì cái việc mình thấy, ơ, ừm ví dụ như trong bạn bè hoặc là đôi khi bọn mình mà thường đi ăn nhậu ấy, cũng có nhiều nói chuyện phiếm rất là nhiều, hoặc là là nói về một cái, a, chủ đề nào đấy mà mà cũng khá là hay cãi nhau về những cái việc đấy nhá. Khi mà ngồi ăn nhậu rồi á ừm, thì cái
Ừ, đúng rồi. Ừm. À, thế xong xong lại thay đổi luôn à? <laughs> <laughs> Thay thay đổi thành giống mình, thế tự dưng lại có điểm chung. <laughs> Ừm. Ừm. <laughs> Rồi, cái đấy thì lúc đấy thì say say chứ lại. <laughs>
Đúng rồi, sẽ say rồi là người thì nói cái này, người nói cái kia. Mà nhiều khi cũng cãi nhau cho vui thôi chứ cũng không không, gọi là, không phải là phải thực sự là chiến thắng gì đâu, để cho nó có có cái câu chuyện mà nói.
Ừm, đúng rồi. Tạo ra ra không khí á. Ừ, nó thật đấy, nhiều khi, ơ, cái sự mâu thuẫn ấy, cái việc mà không có điểm chung lại dẫn cái không khí là vui vẻ, mọi người có cái để mà nói với nhau, có cái để mà tranh luận.
Ừm, thật, đúng rồi, không khí. Đúng rồi. Ừm, và và thực ra nhiều khi trong cái việc cãi nhau đó á mình vẫn cảm nhận được điều mình vẫn có những cái người ta nói mình vẫn cố tình cãi đấy, mình vẫn cố tình cãi để xem người ta nói thế nào. Ừ, người ta
Ừ, gọi là, ờ, để xem cái gì ấy. Kiểu như là, ừm, nhiều khi mình mình thật sự muốn là hiểu là rốt cuộc là điều gì mà khiến bạn thấy điều đấy nó quan trọng đến vậy. Thành ra là để đến sau n sau này, a sau sau đó ấy, bản thân là ai cũng bọn mình sẽ hiểu được cái những cái điều ẩn ẩn giấu sau cái lời nói ban đầu á. Eo ôi, cuối cùng có khi lại xảy ra điểm chung bởi vì là ừm, nhưng mà tính tính ra nhá, thực ra vấn đề ở đây nhá, mấu chốt là ở cảm xúc ha. Bởi vì, ờ, có thể là b chúng ta sẽ không có đồng ý chung một ý tưởng đâu, nhưng mà miễn là mình tôn trọng cảm xúc, tôn trọng cái ý kiến của người nói ra, đúng không? Thế là cuối cùng là, ừm, đấy, những việc mà mình tôn trọng, đúng không? Và và quan trọng là khi mà việc mà mình không để cái tôi ấy, tổn thương cá nhân ấy nha, không kể cả là do cho dù bị mọi người có vẻ phản đối ha, nhưng mà mình cũng sẽ, a, gọi là, không để cái việc cái đấy nó lấn át mong muốn cái giải quyết vấn đề chung.
Ừ. Ừm, ừm. <chuckles> Ừ. Ừm, chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm, ừm. Nói chung là do cả 2 người đều có một cái, a, mong muốn nào đấy để mà không bị, à, à, lấn át đấy thì cái đó là cái việc mình cũng làm chủ được cái cảm xúc rất là quan trọng. Chứ còn nếu không là l nó nó nó rẽ dẫn đến đi qua một cái hướng khác. Và đôi đôi lúc mình thấy nhiều trong thực tế nhá, đôi lúc có cái những cái cái chuyện nho nhỏ mâu thuẫn rất là bé thôi, thực ra là không có cái chuyện gì nó to tát lắm, nhưng mà nhiều người người đúng rồi, sau một hồi người ta nói chuyện, cãi nhau thì tự nhiên cái chuyện đó nó xé ra xé ra cái khác luôn ấy. Ấy, thì mình thấy là cái câu chuyện nhiều khi nó cũng đi rất là xa và thực ra ban đầu nó không có cái gì đấy. Ừm. Vậy thì, à, bạn nghĩ có nghĩ rằng á ừm, có có có khi nào bạn thay đổi ý kiến sau khi mà hiểu rõ quan điểm của người khác chưa?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ, kiểu như là ờ. Ừm. Ờ, người ta nhưng mà vẫn cứ xé ra to, đúng không? Người ta bảo chuyện bé xé ra to đấy, trời ơi! Ờ, không hiểu vì sao mà lại thành ra cái khác luôn. Ừ. <laughs> Ừm. Nếu mà mọi người có thể học cách nói, kiểu ừm.
Bạn có thể kể được những cái cái cái lần đó không? Ừm.
Ừ. Mình nghĩ là lần gần nhất chắc là những cái lần mà mình sẽ đi chơi với mọi người, tức là khi mà mọi người đi chơi, đúng không? Trong một nhóm bạn thì sẽ luôn, ơ, đi chung mà, hay là cần một kế hoạch chung mà. Và mỗi người đưa ra sẽ có một cái ý kiến riêng trong câu chuyện là, ừ, lên địa điểm này nè hoặc là, ờ, lý do ý nghĩa gì, đúng không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi, như có thể bản thân mình ừm, ý kiến của mình thì là mình muốn, ờ, xuống biển nhưng mà ý kiến của nhóm bạn thì muốn là lên lên núi chẳng hạn. Ừ, đó. <chuckles>
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. À, đúng rồi, đang thảo luận về những cái địa điểm, đúng không? Rồi là là đang tập hợp lại các ý kiến. Ừm, ừm. Đúng rồi, cái đó cũng khó nha. Đúng rồi bạn, nói cái này mình mình mình thấy là để mà làm sao mà thỏa mãn được ý kiến của nhiều người thì thực ra là cũng rất là khó. Nhưng mà mình làm sao nhiều khi mà vẫn chấp nhận cái ý kiến của người ta mà mình vẫn không cảm thấy cái ý kiến của mình được tôn trọng á. Chứ thực ra nhiều khi cái việc chấp nhận nó không phải là quá khó đâu nhưng mà mình cứ muốn cái ý kiến của mình là, có thể là, lên trên hết hoặc là ý kiến của mình là một cái ý kiến mà mọi người phải theo.
Ừm. Ừm. Thật đấy. <chuckles> Ờ, ờ, thật đấy. Tức căn bản là hai hai người ấy phải luôn, ơ, đặt kiếm soát được rõ mục tiêu chung của cả hai đi, kiểu như là, đang cùng nhau tìm giải pháp hay là đang đấu đấu trí với nhau. Bảo giờ, ờ, bảo giờ cũng cũng đang cãi nhau xong cứ phải suy nghĩ là làm sao để triệt hạ đối phương làm sao để tìm ra kẽ hở trong lập luận. Lúc đấy thì nó lại liệu rằng cuối cùng là cả hai có đều đang muốn điều gì tốt hơn không hay là chỉ đang muốn là mình bản thân thỏa mãn cho bản thân thôi. Ừ.
Chứ đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng, đúng, đúng, đang đấu ha. Thì thực Ừm. Chính xác, chính xác. Ừm. Và trở nên là cái việc mà Ừm, hay là Ừ, đúng rồi, nhiều khi muốn thỏa mãn cho bản thân thôi cho nên là là cái việc nó nó trở nên là mất thời gian rất là nhiều. Chứ thực ra là cái việc lựa chọn không phải là quá quá nó quan trọng, đúng không? Bạn công nhận không?
Ừ, đấy. Ừ, tức là như câu chuyện, ờ, đi chơi chẳng hạn, mục tiêu của cả nhóm, đúng không? Thực ra là giống nhau hết, chỉ là cách làm nó khác nhau thôi. Và thế là cuối cùng là mục tiêu chung tự dưng lại bị lu mờ đi mất bởi những cái ý kiến, gọi là, ý kiến khác nhau, tuy là khác cách làm rồi đấy. Ờ, ưm hừm.
Ừm. Đúng rồi. Khác nhàu khác nhau thôi và nó cũng không Ừm. Và nhiều khi nó cũng không khác biệt do cái sự lựa chọn nhiều lắm đâu. Có người thì chỉ lựa chọn, ờ, chỗ biển hoặc là có người thì lựa chọn cái biển này, nhưng cũng có người lựa chọn biển khác nhưng mà thực ra cái cái việc đi chơi đó nó cũng không quá khác biệt nhau, nhưng mà chỉ có muốn bảo vệ cái ý kiến của mình thôi. Thì thành ra là cái câu chuyện nó rất là mất thời gian và nhiều khi có những người mà còn bất đồng với nhau, không không không có thể đi với nhau luôn ấy, tức là không đi được với nhau luôn trong cái kế hoạch đấy, đấy.
Ừ, thật đấy. Ừ. <chuckles> Ừm. Đúng rồi. Ừm. Thực ra nhiều lúc như vậy á thì, ừm, như nhóm mình á thì thường sẽ là, à, sẽ cố gắng tìm cái vùng giao nhau, dù là nhỏ nhất. Bản thân là cái lúc mà bất đồng quan điểm, đúng không? Là bắt đầu mọi người bắt đầu sang sẽ có xu hướng cãi nhau rồi, thì lúc này lại là cần tìm những cái điểm chung gọi là bế nhân đi, có thể là cảm xúc chung thôi, một nhu cầu chung ch hạn. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm, về vùng giao nhau. Đúng rồi. Ừm, nhưng cảm xúc chung, nhưng mà trong những lúc đấy thì, ờ, mình thấy cái vai trò của những cái người mà họ có thể họ có cái khả năng mà họ tập hợp lại được các ý kiến á, thì rất là quan trọng, chứ còn nếu mà ai cũng muốn cái ý kiến riêng đó thì rất là khó. Ừm.
Ừm, tổng hợp á. Ừm, nhưng mà thực ra có điểm chung nhá. Khi mà đã có điểm chung rồi thì rất dễ để làm cái bàn đạp để thảo luận tiếp theo á. Tức là điểm chung dù có nhỏ hay không thì vẫn đủ, ừm, ừm, ừm, nền tạo cho một cái đối thoại lớn hơn, một cái, a, à, gọi là cái mong ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, chính xác á.
Đúng rồi, đúng rồi, bạn nói chính xác ấy. Ừm. Ừm, làm nền rồi làm bàn đạp cho mình những cái cái tiếp theo, đúng không? Để cho nó thuận lợi hơn trong cái công việc. Và khi mà mọi người đã tìm thấy được cái điểm chung đó thì mọi người sẽ đồng lòng và làm rất là dễ và nó ra rất là nhanh. Cho nên là cái điểm chung rất là quan trọng.
Ừm, kiểu như là, ừm, như mình thì là sau nhiều kinh nghiệm, sau nhiều những cái lần cãi vã nhau thì mình nghĩ là thay vì mình nói không đồng ý ha, mình sẽ nên nói là "Mình có một cách nhìn khác. Bạn có muốn nghe thử không?" Ờ, nghĩa là bằng cách là mình giảm đi cái sự căng thẳng trong câu chuyện là ừ, đúng rồi.
Ừm. Ừm, ừm. À, đúng rồi. Có, mình cũng đúng, giảm đi cái sự hăng hăng máu của người kia, nhiều khi người ta đang muốn bảo vệ cái cái gì đó á.
Ừm. Tức là mình sẽ không phản bác á, mà là mình sẽ tranh luận mang tính xây dựng nhiều hơn, thì quan trọng là cái giữ cái không khí tích cực.
Ừm, ừm. Hợp lý rồi, đúng rồi. Thì mình nghĩ là nếu mà bạn xử lý được, ừ, như vậy vì thì, à, tức là bạn cũng trải qua, ờ, kinh nghiệm nhiều rồi, đúng không? Tức là trải qua nhiều cái cái kinh nghiệm trong cuộc sống nên là mình cũng đã từng gặp những cái cái cái trường hợp đấy rất là nhiều lần rồi. Cho nên là, à, cái việc cãi vã nhiều khi nó không mang lại được cái hiệu quả của công việc mà mình có thể nói như vậy.
Ừm. <chuckles> Ờ. Ừm. Ra đó là, kiểu như là, nó có thể xuất hiện hằng ngày á. Bản thân là giờ mỗi ngày mình thay thay vì là đừng làm vậy thì hãy sẽ nói là "Nếu làm thế này thì sao?" Và đưa ra câu hỏi mở cho cả hai này, nghĩa là cả hai sẽ cùng, ờ ờ.
Ừm, nó có thể xuất hiện ngay. Ừm. À, đúng rồi, nhưng mà cái thực ra thực ra mình suy nghĩ nhá, cái việc mà nói được như bạn á và làm được như bạn, ừm, nó cũng phải rèn luyện rất là nhiều và tùy vào cái tính của từng người ha. Có người thì họ cũng khá là khó nói được cái điều đấy đấy. Tại vì cái cái cái cái quan điểm của họ rất lớn và cái tôi của họ rất lớn ấy. Cho nên nhiều khi họ cứ, ơ có thể họ cũng không không không nhìn nhận được cái cảm xúc của người khác lắm, cho nên là cũng rất là khó.
À. <chuckles> Ừ, nó thật đấy. Ừm. Mình nghĩ là đối những cái trường hợp như vậy á, thì bản thân là ừm, sẽ gặp những cái trường hợp là những vấn đề sẽ không thực sự được giải quyết triệt để. Nó chỉ là, ừm, gọi là, bằng mặt mà không bằng lòng. Tức là bản thân là khi quan điểm khác nhau này, và cuối cùng là một người sẽ cố gắng là "Thôi được rồi, tôi tôi, ơ, tôi ô tôi OK với việc đấy và tôi không muốn làm chuyện nó cũng nó bị, ờ, lớn hơn nữa." Đồng ý là khác nhau và nhưng mà nhưng mà, ừm, cuối cùng thì mình vẫn phải rạch ra một cái ranh giới là làm sao mà để nhận ra rằng là khi nào mà chấp nhận như vậy sẽ thấy thoải mái hoặc khi nào không, không nên làm như thế. Ừm.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừ. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, vậy thì, à, vậy thì theo bạn, khi mà mình có những cái cái đó thì thì, ờ, bạn ngoài việc mà bạn, à, ừm, tìm ra cái điểm chung với là là ngoài việc bạn nêu ra cái quan điểm của mình và cũng không làm cho đối phương người ta cảm thấy khó chịu á, ờ, thì, à, bạn sẽ có những cái cách diễn đạt nào cho nó rất là hiệu quả không? Để cho mình mình mình có thể dễ nói với người với những cái người như vậy.
Ừm. Ừm hứm. Ờ. Nói chung là mình, ờ, sẽ cố gắng đặt câu hỏi thay vì là mình đưa ra một lời phản bác họ, miễn là làm sao mà để họ có cái cơ hội, nghĩa là sao tạo cái hội để họ suy s gọi là, có chút, gọi là, v cơ hội để suy nghĩ về cái ý ý c của bản thân mình ha. Chứ mình sẽ không có nói họ sai như nào, mình chỉ muốn họ sẽ suy nghĩ thêm một thêm một thêm nhiều chút nữa.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, bởi bởi vì, à, mình thấy trong một số trường hợp rữa cái ranh giới mà mình đồng ý với ý kiến của họ á, với cái việc mà đôi lúc có những người thì người ta lại coi như là người ta lại không đưa ra được cái ý kiến, quan điểm cá nhân của mình thì, ờm, ờ, những cái trường hợp đó mình thấy cũng cũng cũng không nên, đúng không? Ví dụ như trong cái công việc, tức là trong những m cái ý kiến nào đó thì mình cũng nên có những cái quan điểm cá nhân của mình rất là rõ ràng thì nó sẽ tốt hơn và cũng cũng bảo vệ quyền lợi của mình nữa, đúng không? Chứ có nhiều người thì họ cũng hơi dễ dãi hoặc là họ họ để cái đối phương ừm, cả nể quá. Đúng, ý ý là cả nể á, thì, à, mình nghĩ cũng
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Ừm, ph phải là gọi là, cả nể quá ấy. Ra cuối cùng thành ra là ừm. Ờ, ừm, thế xong là bị lấn tới và cuối cùng là, ờ, ý kiến của bản thân mình không họ sẽ kh họ bị đánh giá không bị đánh giá thấp hơn ấy, bởi vì là không nói được cái ý kiến của bản thân mình đâu. Ừm.
Đúng, đúng, đúng, ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng, đúng rồi. Và đôi khi mình không thích lắm mà mình vẫn phải làm thì nó trở thành một cái gì đó là nó nó bị thiệt thòi cho bản thân mình.
Ờ, cũng hay. Nói chung là hai người thì nên biết đặt mục tiêu để hiểu nhau hơn chứ không phải là thắng thua. Từ đó mà tìm được điểm chung ha. Ừm, nói chung là cảm ơn bạn về buổi ngày chia sẻ ngày hôm nay ha. Ừm hứm. OK, hẹn gặp lại vào một lúc khác nhá. Tạm biệt nha!
Đúng rồi, chính xác. Ừm, thì mình cũng cám ơn bạn rất là nhiều về những chia sẻ ngày hôm nay ha, rất là bổ ích ha. OK. Ờ, chào bạn nhá. Ừm.